Heu, bah, en fait on n'en parlait pas forcément. Donc, heu, c'est vrai que c'est c'est c'est un petit peu particulier, mais, heu, j'ai le souvenir de, heu, ça dépendait des moments en fait. C'est vrai que ma mère était plutôt réceptive quand même quand il y avait des petits tracas, des choses comme ça. Heu, on pouvait se confier à elle. Par contre, heu, du côté de mon père, c'était un petit peu, heu, bah, parfois je me rappelle qu'on avait un petit peu, heu, tu sais? Des fois tu tu regardes des des séries, des dessins animés que tu aimes bien. En fait, parfois on avait même honte un petit peu d'afficher ce qu'on aimait bien, parce qu'on avait un petit peu peur, heu, du ridicule quoi.
Ah. Mouais. Ah! Oui d'accord, tu sentais qu'il, qu'il était un peu ronchon, il vous jugeait un peu? Heu
Mmh. <chuckles> Ouais, alors je pense pas que c'était fait méchamment tu sais? Mais il y avait une forme de cynisme on va dire, heu, et des fois, heu, bah, ça ça donnait pas trop envie de de partager, quoi.
Mouais ouais. Mouais, c'est souvent le papa, hein, qui est un peu, heu, impatient, qui qui est pas trop dans la la compréhension des, heu, des des des préférences d'un enfant, quoi. Et c'est souvent le cas quand même, hein. Et ouais! <laughs> C'est ça. D'accord, est-ce qu'il y a une scène précise un peu qui t'a marquée justement dans dans cette configuration?
Ouais, voilà. Pas pas pour faire des généralités, mais c'est vrai que c'est je l'ai plus vu du côté des pères, ouais. <chuckles> <chuckles> Heu, ouais ça m'avait beaucoup fait rire à l'époque, heu, mais mais ça sortait un petit peu de nulle part. Heu, on regardait je crois, bah, c'était au moment de Noël. Heu, il y avait, heu, un film je crois que c'était Love Actually qui passait, hem, qui passait pour la énième fois, heu, sur TF1. Et, heu et en fait mon père avait dit, je crois, heu, au début donc l'intro du film, ils sont dans un aéroport et, heu, il y a quelqu'un qui parle un petit peu de de l'amour qui est omniprésent ou je sais pas quoi, et heu, et mon père avait dit enfin je crois qu'il avait rigolé, il avait dit, heu: «Retenez bien ça les enfants!», mais heu, bien sûr il y avait absolument aucun doute sur le fait que c'était encore heu, encore cynique. Donc heu, c'était c'était drôle, mais bon.
Ouais. Mouais, ouais. <chuckles> D'accord. <chuckles> Ouais. <laughs> D'accord, il était un peu, heu il était un peu blasé, quoi. <laughs> Un peu <laughs> OK ouais. D'accord et donc, heu, quand tu avais des des moments un peu de de tristesse ou de des émotions fortes ou alors de de grande joie, bah, c'était plus ta ta maman qui était à l'écoute pour te te soutenir, t'apporter du du réconfort?
Ouais, il était grave blasé. <chuckles> En vrai.